Это вот важно.
Мгм, четко придерживаться графика, да, рабочего?
Да, то есть даже если это, допустим, плавающая работа какая-то, всё равно как-то вот закончить работу и постараться не тянуть это, то то тут может помочь, не, например, не отвечать на рабочие имейлы после рабочего дня.
Мгм.
Если там кто-то работает, допустим, щас уже в офисе там, тебе выдали рабочий ноутбук, ты на нем там сидишь, работаешь- не нести этот рабочий ноутбук с собой домой.
Мгм.
Вот ты в офисе на нем поработала, там убрала в ящичек стола, ящичек там на замочек закрыла, и там что, если боишься, чтобы никто не взял. И всё, не нести рабочий ноутбук домой. Это не твоё рабочее время. Вот, да, а.
Да, это хороший совет, мгм. Ну, а если сложно отказать, вот, руководителю или, там, команде, а как, вот, выстроить, а эт эту границу и ради своего здоровья? Сказать: "Нет, всё, у меня работа закончилась, дальше моё личное время".
Мгм. Да, это важно. Если команда нормальная, то это вполне нормально. Ну, то есть если бывает, конечно, знаешь, там, а, такие случаи, когда проект какой-то прям горит один, такой вот дедлайн прям, и тогда вся команда вот прям работает, прям вот этот, ну, может быть такое раз в год, да. То есть если такое исключение, да, можно, да, если это просто ежедневная какая-то рабочая рутина
Мгм. Ну да. Ну, это скорее исключение. М мгм.
нет, то есть после работы не работать, ноутбук в офисе, если там если там чего спросят у тебя дела.